Cuéntame, ¿cómo te afecta ver vidas perfectas en redes sociales?
Pues, mira, particularmente a mí creo que me que me crea un poco de de expectativas altas, ¿no? Eh, de comparaciones, y y también, m pues, m de alguna forma me ayuda a mantenerme, a a poner mis objetivos muy altos, ¿no? Que a la larga, mira, te voy a ser honesta, o sea, puede llegar a ser frustrante, ¿no? Porque
Okey, okey. <laughs> Sí, sí, completamente.
sí, definitivamente yo creo que hoy en día este, este tipo de publicaciones en redes sociales, pues, a pesar de que tú eres parte de ellas y que sabes, eh, conscientemente de que esas publicaciones son, pues, solo lo bueno, ¿no? ¿Quién se va a atrever a publicar lo lo malo, o las desgracias que tiene, o o o, las carencias que tiene en tus en tu vida, ¿no? Pero, sin embargo, como que te dejas llevar, ¿no? Te dejas arrastrar, eh, por mu muchos factores, ¿no? Una de esas, el ego, es el que te te predomina, y empiezas a a crearte historias, pues, que definitivamente no siempre son realidad, ¿no?
<laughs> Sí, sí, sí, claro. <clears throat>